آه، ودي حاجة كويّسة فيك يعني أنا حاسس إن أنت إيجابي ودايمًا بتحب تحط حدود، وواضح إن أنت اتفقت معاه من الأوّل كمان زي ما أنت بتقول كده، وواضح إن هو اللي خدعك وغشَّك يعني وما كانش قد الاتفاق، يعني المشكلة مش فيك خالص بالعكس، المشكلة فيه هو، يعني إن هو ما احترمش الاتفاق بقى بتاعك، وابتدى إن هو يسوِّف ويعمل أمور أنت مش حاببها، حاسس قد إيه أنت مش راضي عن الوضع ده فعلًا يعني. بس قل لي يعني هل حاولتوا قبل كده بقى إن أنت يعني وهو كده تحطوا بقى جدول واضح أو نظام يعني سواء فشل أو أو نجح بقى اللي هو تقول له مثلًا يعني أنت هتعمل الأكل يوم وأنا يوم وأنت هتنضف مثلًا من الوقت الفلاني وأنا هانظف الوقت الفلاني، ولو ما عملتش كذا مثلًا هيبقى ما فيش كذا برضو قُصاد أنت كده مش هتعمل؟ يعني هل عملت حاجة زي كده؟
آه ب بالضبط، يعني أنا أنا أنا م زي ما قلت لك إحنا من أوّل ما جينا أصلًا مقسمين ال ال ال الحاجة كل مثلًا الأسبوع ده أنا ال مثلًا اليوم أنا ه هاطبخ، وهو مثلًا هو هيغسل، آآ العكس هو هيطبخ يوم وأنا هاغسل، فمقسمينها بجدول وعادي خلاص زي ما قلت لك، كان بييجي مثلًا على طول في الأيّام بتاعتي لأ، أنا آآ باعمل بُص باعمل اللي عليَّ على طول هو بيقعد يتأخر، فأنا لدرجة إن أنا جيت بقى خدت اللي هو مرّة قلت بقى هاعاقبه بقى خلاص اللي هو آآ، خلاص أنا مش مشترك معاك آه، ال مش بالضبط، يعني مثلًا أنا في الأوّل خالص بُص اللي هو آآ، آآ، جيت قلت خلاص أنا مش طابخ خالص أنا هاجيب ديلفري. هاقعد أجيب ديلفري بس كده بُص أنا مش مش عامل أكل أصلًا وكده، فقعدت بتاع 3، 4 أيّام كده إن أنا أجيب دليڤري بصراحة بس ما ح بُص أنت عارف يعني ما حبيتش الموضوع، باحس إن أنا أنا كده ال اللي هو زي ما تقول كده آآ باعاقب نفسي، باعاقب نفسي، بالضبط ،اللي هو ما هو أنا عَمّال أدفع فلوس زيادة وفي نفس الوقت الأكل مش كويّس مش زي الأكل اللي بيتعمل في البيت، آآ نضيف شويّة إن أنا باعمله وكده فأنا أ واثق فيه فحسيت إن أنا باعاقب نفسي طب اعمل كده ليه؟ فجيت في مرّة تانية آآ آآ، بعدها قلت لأ خلاص أنا آآ، قلت له خلاص إحنا كل واحد مع نفسه أنا أنا ياباشا أنا هاجيب حاجتي مثلًا لوحدي أنا هاطبخ لنفسي و و واغسل لوحدي اللي هو آكل لوحدي، بعدين بُص جربتها يعني إيه زي آآ، يومين بالضبط ونفس الكلام برضو رجع اللي هو إحساس وحش إن أنا أبقى قاعد مثلًا باكل وأنت موجود ومثلًا هو برضو م هتقعد تبص عليَّ مش ب حاجة مش كويّسة.
كويس. آه، هتعمل بقى حاجة يعني ه هتخليها علامة. بتعاقب نفسك. آه. حاسس بيك. آه. فاهمك طبعًا، آه، آه، مش ما بتحبش حد يبص عليك أنت وبتاكل.
و و ونفس الحتّة برضو يعتبر برضو باعاقب نفسي، اللي هو أنا باطبخ وباغسل في نفس الوقت طب ما أنا باعمل الحاجتين، ما هو إحنا موجودين عشان نساعد بعض، أصل أنت عارف في آآ في مثل كده بيقول لك ال ال بُص اللي تطبخ ل1 تطبخ ل100 ما هو حلة رز عملها مش ه مش هتفرق عملت ل1 عملت ل2 عملت ل3 بس ع بس على الأقل هو هيغسلها، لكن هي ال الحلة هي هي، هي يعني ماهو م مش هيفرق معايا مثلًا الوقت اللي أنا باطبخ فيه مثلًا لنفسي غير لمّا أطبخ ل2 هو هو، لكن كان هيفرق معايا هو لو هو بيغسل، لكن أنا كده باضطر إن أنا أطبخ وأرجع تاني أغسل، طب ما أنا برضو نفس الكلام أومال أنا جاي قاعد معاك ليه؟ ما كنت رحت مع نفسي بقى وخلاص.
أيوه، أيوه. هتكفي الكل. وتغسل الحاجة، بيبقى في مجهود.